Hier habe ich 'ne spannende Frage für dich: Was denkst du, was kann ein Film, was ein Buch nicht kann?
Mhm, das ist 'ne 'n interessanter Ansatz und zwar würde ich sagen, ganz einfach schon mal, ein Film kann das Ganze, sage ich mal, visualis visualisieren. Das kann jetzt 'n Buch halt in dem Sinne weniger oder beziehungsweise schwerer, ne? Je nachdem welche Arten von Büchern man nimmt, sei es 'n Comic, sei es mal 'n Manga oder 'n klassisches Buch. Und dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall erst mal die Visualisierung und das Ganze dann auch noch, sage ich mal, mit Musik im großen Ganzen, sage ich mal, unterlegen. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, was, sage ich mal, 'n Film kann, was 'n Buch jetzt oder wo 'n Buch sch struggelt.
Genau klar, es sind es sind aber auch natürlich die offensichtlichen Dinge. Ähm, denkst du, es gibt noch 'ne Möglichkeit, das noch 'ne 'ne Ebene tiefer zu zu verlegen?
Hm, wie genau meinst du mit „'ner Ebene tiefer?“
Hm, hm, naja, also die Ursprungsfrage steht noch da. Was kann ein Film, was ein Buch nicht kann, ja und, ähm, klar, ähm, das hat bewegte Bilder, es hat, ähm, Musik und natürlich spielt ja du kannst es hören, ähm, aber auch generell würde ich mal vermuten, dass dass die Ge dass jetzt auch 'ne Geschichte irgendwie anders erzählt werden kann. Wo also du hast zum Beispiel du hast du hast 'ne Geschichte, die kann einmal durch Buch erzählt werden und einmal durch 'n Film. Ähm, gibt's da noch mehr, vielleicht 'ne Metaebene, wo dann ein Film einfach noch mehr oder irgendwie anders arbeiten kann als 'n Buch?
Mhm. Mhm. Ich würde behaupten, wenn wir jetzt da bleiben, kann ein Buch oder kann ein Film 'ne Sache, sage ich mal, wieder oder eher darstellen, was ein was ein Buch nicht kann, würde ich sagen, eher andersrum, Bücher können viel mehr Sachen darstellen als Filme. Einfach, weil am Ende des Tages die einzige Blockade die Kreativität und Fantasie des jeweiligen ist, also des Autors oder des auch des Lesers, ne? Wie du's dir ganze selber im Kopf vorst also vorstellst und 'n Film kann das Ganze halt in dem Sinne eher weniger, weil man halt dann noch mehr gebunden ist. Es ist auch viel mehr, sage ich mal, mit vielen verschiedenen Faktoren verbunden, sei es jetzt Produktion, Schauspieler et cetera. Also, es ist halt auf jeden Fall viel schwerer, da 'n Film auf die Reihe zu kriegen als 'n Buch.
Mhm. Mhm. Okay, also du meinst aus der Sichtweise, dass es äh, dass 'ne äh, 'n Buch leichter zu produzieren ist als 'n ganzer Film.
Ja, definitiv, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also also klar, ich stecke jetzt nicht hinter ähm, hinter 'ner ganzen Produktion von Filmen oder auch vom Buch, aber ich würde mal behaupten, ich könnte jetzt leichter 'n Buch schreiben und das Ganze publizieren als 'n Film. Also, beziehungsweise je nachdem, wie man Film betitelt, sei es 'n Indie-Film, sei es jetzt auch ein
Ja. Ah. Ja.
in dem Sinne, ja, 'n bisschen hochwertigerer Film, aber trotz all dem gehört ja auch zum Beispiel bei beim Filmen jetzt, äh, bei Filmen auch 'n Skript dazu. Das ist ja auch erst mal das Schreiben. Also, daher würde ich schon sagen, im Buch ist es schon leichter.
Mhm. Das ist natürlich 'n spannender Ansatz, das so darzustellen, ne, dass das das Buch mehr kann, weil's, äh, leichter ist. Aber mir gefällt der Gedanke. Ja, weil also 'n Buch ist ja auch immer die Grundlage für 'n Film. du kannst ja 'n Film nicht schreiben ohne 'n Buch, ne?
Mhm. Ja, beziehungs ja genau, also viele Filme basieren ja auch auf Büchern, also auf wirklichen Büchern und ansonsten, wie du halt gesagt hast, ansonsten sind halt sind's halt die Drehbücher, ne, wenn's 'n origineller Film ist. Also wenn der Film die
Ja, das ja.
sage ich mal, Hauptquelle ist oder die Originalquelle ist der Film, dann ist ja auch dahinter 'n Drehbuch in dem Sinne.
Dann lass uns doch mal, ähm, Bücher und Film vergleichen, also 'ne Geschichte, die es als Buch und als Film gibt oder w meinetwegen auch als als Serie. Ähm, und dann vielleicht finden wir ja Beispiele, wo der Film gewinnt und wo der Buch gewinn wo das Buch gewinnt. Hast du da was?
Mhm. Also, ich könnte das Ganze mal <clears throat> einordnen. Bei normalen klassischen Filmen würde ich sagen, zum Beispiel habe ich oder wo was ich gelesen habe und bei beiden judgen kann, wäre Harry Potter. Da habe ich alle Teile gelesen und auch alle Teile geschaut und wenn wir da erst mal den Vergleich ziehen würden, würde ich sagen, klar, es ist jetzt noch mal schwer, aber wenn wir oder eine Sache ist halt das Visuelle im Film ist halt definitiv cooler in dem Sinne. Also man kann die Zaubersprüche gut darstellen und auch die Stimmung, sage ich mal, in manchen sage ich mal, sehe also Momenten besser auffangen, so was wie der verbotene Wald et cetera. Das kann halt gut unterlegt werden mit, sage ich mal, jetzt color grading wenn's 'n bisschen dunkler ist, da bisschen schauriges hm, schauriges Momentum erschaffen wird dann auch mit der Musik et cetera. Das kann man im Film besser darstellen als im im Buch, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, gut, dann wäre das quasi 'n besserer Film, ja?
Genau. Beziehungsweise aber dann auf der anderen Seite ist halt jetzt, wenn wir mal auf die an also Kehrseite schauen, das Problem, auch bei großen Filmen ist halt oder beziehungsweise bei der Harry-Potter-Franchise jetzt oder bei dem Harry-Potter-Franchise: Es hat ja einen unglaublich kommerziellen Erfolg erschaffen. Und dadurch willst du ja oder bist ja gebunden auch an ein, sage ich mal, gewisses Publikum, willst ja auch weiterhin diesen kommerziellen Erfolg ausschöpfen. Und dadurch zeigst du jetzt vielleicht nicht, sage ich mal, explizite Sachen oder halt Sachen, die jetzt dem oder d das Publikum vermindern würden. Und das ist halt im Buch nie der Fall gewesen.
Mhm. Ja. Okay, ähm, ich ich konnte es ich ich habe es nicht ganz verstanden, was du da jetzt explizit sagen wolltest. Kannst du das noch mal irgendwie anders formulieren?
Eh, ja klar. Also im Film, wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere, gab's da halt keine, sage ich mal, Ü 18- Sachen, ne die passiert sind. Und im Buch gab's halt die schon oder beziehungsweise waren die halt schon vorhanden. Und das ist ja auch es macht ja auch Sinn für, sage ich mal, die das Harry-Potter-Franchise, also der Kinofilm jetzt, dass das Ganze halt nicht gezeigt wird, weil das dann halt da 'ne Alterssperre dann gegeben hätte und dadurch weniger Leute den Film angeschaut hätten und dadurch auch weniger kommerzieller Erfolg.
Aha. Mhm. Hat das die Geschichte irgendwie verfälscht? Hat das irgendwie dann quasi, ja, 'n negativen, ähm, Anstrich für dich gehabt?
Hm, ich würde nicht sagen negativ, aber es ist halt in 'ner gewissen Art und Weise simplifiziert worden. Alleine auch, weil man pro Buch, sage ich mal, jetzt nur 1,5 Stunden Filmlänge darstellen konnte. Das heißt, im Buch wurd's dann halt schon 'n bisschen ausführlicher geschrieben, hat auch 'n teils 'n anderen, sage ich mal, Vibe in dem Sinne, ja. Aber es würde ich würde nicht sagen, dass es schlechter ist.
Mhm.
Also ich hab die Filme auch sehr enjoyed.
Aber trotzdem, du bleibst dabei, dass d Ja. Also, du bl du bleibst dabei, dass dass der Film von Harry Potter generell besser ist als das Buch? Weil ich glaube, beides war sehr erfolgreich und, ähm
Ja, sorry. Hm.
ich könnte mir vorstellen, dass das sogar sehr umstritten ist in der Szene. Ich habe vorher Harry Potter nicht gelesen, ich habe den Film geschaut, ja? Aber ich ich weiß, dass es viele Harry Potter-Fans gibt, die das Buch lieben und den Film lieben.
Ja. Ja, ich finde beides auch gut. Das Ding ist halt, ich erinnere mich weniger an an das Buch als an den Film. Und wenn ich jetzt nur danach gehen würde, würde ich dann halt sagen: „Ja, ich glaube, der Film ist mir halt mehr im Kopf geblieben.“ Ob das 'n Indikator dafür ist, dass es besser ist, würde ich jetzt ausschließen, aber
Aha.
das sagt ja auch irgendwas aus, ne? Also ich kann mich mehr an 'n Film ändern als an das Buch. Und ich hab die Büch also die Buchreihe damals gebinged, repeated, also
Ja. Okay. Ah, na verstehe. Ne, verstehe, macht Sinn, absolut. Ähm. Das ist jetzt das Beispiel, dass der Film eben hängen geblieben ist. Ähm, hast du vielleicht sogar auch noch 'n äh, das andere Beispiel, dass, äh, 'n Buch dir mehr in Erinnerung geblieben ist als der Film?
vielleicht deswegen auch. <chuckles> Hm, mhm. Ich würde sagen ein Buch mehr in Erinnerung geblieben als der Film. Mhm, kann man sagen, oder wenn wir da jetzt mal in 'ne andere Sparte gehen, in Mangas und Animes. Ist ja auch oft, dass es dann in der Anime verfilmt wird vom Manga, da fallen mir mehr Beispiele ein, dass der Manga dann, sage ich mal, im im Kopf besser geblieben ist. Aber das ein großes Problem halt jetzt bei dem spezifischen Genre ist halt auch, dass das Source-Material, also halt der Manga, sehr oft abgeändert wird im Anime und dadurch halt nicht originalgetreu alles gezeigt wird. Ich glaube, lass mich nicht lügen, in „Game of Thrones“ war's auch so. Ich hab es jetzt nie geschaut oder gelesen, aber habe ich auch gehört, das Ende ist ja 'n originelles Ende, wo Leute ja nicht, sage ich mal, zufrieden damit waren. Also, wenn die Visionen des Autors, der Autorin nicht durchgesetzt werden im Film, dann würde ich schon sagen, bleibt dann meistens eigentlich
Mhm.
das Buch oder, ähm, ja, die Originalquelle dann im Kopf hängen, weil einfach man da einfach mehr den Gedanken und auch die Ziele der Person oder der Hersteller, sage ich mal nachvollziehen kann oder auch, ja, lesen kann.
Also das wäre 'n No-Go für dich, da das Buch wirklich abzuändern. Was rausschneiden, wenn's irgendwie weil man's eben rausschneiden muss wegen Ü-18 oder weil man eben sonst den Film weil sonst Film zu lang wird, das ist okay, aber wenn man das wirklich abändert, das wäre 'n No-Go für dich?
Ja, ich würde sagen, nicht 'n No-Go, <clicks tongue> aber in den meisten ma also in den meisten Fällen, wo ich das miterlebt habe, ist es auf jeden Fall schon so, dass es dann meistens immer schlechter wurde, weil die Leute halt dann, A unter Zeitdruck et cetera oder Sonstiges, dann das Ganze abgeändert haben. Es kann in gewissen <sighs> wenn es gut dargestellt wird, kann es auch cool sein, sage ich mal, 2 verschiedene Enden zu haben in 2 verschiedenen Universen, sage ich mal. Aber ja, ich würde jetzt wenn ich das grob über 'n Kamm scheren würde, würde ich schon sagen, wenn das abgeändert wird, ist jetzt eigentlich meistens immer, also von meiner Erfahrung, nicht so cool gewesen.
Mhm. Ich kenne persönlich gar nicht so viele Bücher, die verfilmt wurden, sondern das, ähm, 'n paar, was man halt eben generell so kennt, aber ähm, ich wür also ich persönlich würde sagen, w w der Film muss sehr es muss sein wie das Buch, wenn da was geändert wird, dann ist es einfach nicht mehr die gleiche Geschichte, da wäre ich enttäuscht. Und du sagst jetzt aber, du sch du sagst es ja eigentlich im Grunde auch so, sagst aber, dass es meistens so ist. Jetzt frage ich mich: „Gibt's Situationen, ähm, gibt's Filme, f wo's eben eben wieder anders sind und du sagst: 'Da isses voll gut gegangen'. Ja, wo eben, was vom Buch abgeändert wurde und du sagst: 'Ja, das ist aber voll gut gegangen'?“
Ja. <chuckles> Mhm. Ein Beispiel, was ich jetzt habe, wo ich sagen würde allgemein <clicks tongue> äh, auch wenn ich das Franchise, das Medium sehr, sehr mag, finde ich tatsächlich von Filmungen da besser oder die Animation von „Attack on Titan“. Und zwar alleine, weil 1. die Musik also der Soundtrack ist halt auch 'n wichtiger Punkt in a Filmen, Serien et cetera, finde ich persönlich. Das n darauf achten die meisten Leute gar nicht <clicks tongue> oder eher unbewusst. Aber, ich finde schon, dass es dann sehr, sehr viel dazu gibt, sage ich mal, an
Mhm.
also sage ich mal, an dem Medium jetzt. Und warum das zum Beispiel da besser ist, weil die Serie hatte mehr Zeit, das Ende auszubauen, weil das Ende jetzt in dem in dem Kontext zu l kurz kam, beziehungsweise der Autor hatte Zeitdruck, musste halt in den letzten 3 Chaptern das Ganze fertigstellen. Und das Ende war auch schön oder beziehungsweise war gut, realistisch. Da haben wir bisschen mehr Zeit <clicks tongue> oder beziehungsweise 3, 4 Chapter mehr, um das Ganze noch mal mehr auszuweiten, m mehr ins Detail zu gehen, wäre halt cooler gewesen und das hat der Film halt in dem Sinne gemacht. Und da würde ich schon sagen
Welcher Film und welches Buch war das, hast du gesagt?
äh, Attack on Titan.
Okay, der sagt mir halt gar nix. Worum geht's denn da?
Äh, genau, das ist das ist tatsächlich schwer zu beschreiben. Also die Serie hat 2 Filme und 4 Staffeln oder 3 Filme, ich weiß gar nicht mehr. Aber letztendlich ging's am Anfang um ein ziemlich zie sage ich mal, simples Konzept. Eine Zivilisation ist lebt hinter 'ner Mauer. Ich weiß nicht, ob du die deutsche Stadt Nördlingen kennst?
Ja.
Ja, genau, d-die Serie ist daran, sage ich mal, angelehnt an Nördlingen. Nördlingen ist da sozusagen die Vorlage. Da ist halt 'ne große Mauer um die Stadt und die Zivilisation und außerhalb dieser Mauer leben halt oder sind Titanen, sage ich mal, also menschenähnliche Titanen, die groß sind. Und in der ersten Staffel geht's eigentlich darum, nur zu überleben und halt, sage ich mal, die Titanen zu bekämpfen, um zu schauen, okay, wo kommt die her? Einfach diese ähm, ja, in dem Sinn Sinne simpel. Und ab der Staffel 2, 3, 4 stellt sich heraus, dass es dann eigentlich eher 'n zwischenmenschlicher Konflikt ist. Du kannst dir eigentlich die Titanen dann irgend als Waffe einfach nur vorstellen, menschengemachten Waffen, also im Sinne von Atomwaffen in dem Sinne. Und dass es eigentlich nur 'n Konflikt zwischen Menschen ist und das wurde dann auch in dem Sinne sehr politisch. Was auch ganz cool war oder warum ich das halt auch mag, ist: Man kann beide Seiten der des Konflikts oder der Schlacht verstehen. Beide haben ihre Grundmotive und ist jetzt gibt kein Gut und Böse in dem Sinne. Es war halt dann 'ne Serie, die sehr zum Nachdenken angeregt hat oder beziehungsweise einfach sehr cool gemacht wurde, vor allem mit vielen Plot Twist. Ich könnt's dir jetzt wirklich nicht gut beschreiben, weil's einfach je nach Staffel kommt.
Aha. Ich liebe Plot Twists. Ist gut, dass du's ansprichst, ich liebe Plot Twists und das wollte das, war, ja, äh, super, dass du das gerade sagst weil da weil das wollte, ich dich gerade fragen. Ähm, findest du, dass man Plot Twists in Filmen oder in Büchern besser darstellen kann, weil in Filmen ich lese nicht so viele Bücher, aber in Filmen kann man 'nen Plot Twist super darstellen. Wie ist es im Buch?
Mhm. Mhm. Ich würde sagen, in Filmen ist es auch tatsächlich besser, weil man das mehr andeuten kann bisschen. Also ich mag es auch, wenn man Sachen teilweise, sage ich mal, oder Verdacht drauf hat, wenn gewisse Figuren sich komisch verhalten und man das halt im im, sage ich mal, Augenwinkel sieht in der Serie, im Sinne von manche Grimmassen et cetera und dadurch 'n Plot Twist ver entsteht. Das so finde ich ganz cool und das ist halt schwerer, sage ich mal, in 'nem in 'nem Buch jetzt, sage ich mal, o nicht so offensichtlich darzustellen, wenn du sagst, ja, okay, Figur X zwinkerte komisch. Und wenn du das im Buch schreibst, dann ist es halt das fällt einem dann viel mehr auf als einfach im Film, sage ich mal, wenn es einfach im Hintergrund passiert.
Mhm. Genau, genau. Spannend, oh, ich könnte dich noch 1.000 Fragen stellen. Ähm, ich muss erst mal los. Ich danke dir fürs Gespräch und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
Ebenfalls, hat mich, äh, gefreut und genau, hoffentlich können wir bald wieder sprechen. Bis dann.
Bis dann. Tschau.